สวัสดีครับ สบายดีไหมครับ?
สวัสดีค่ะ อา สวัสดีค่ะ สบายค่ะ คุณเป็นยังไงบ้างคะ ทางนั้นค่ะ?
สบายดีครับ อากาศแจ่มใส <chuckles> ทางนู้นอะครับ?
ดีจังเลย อา ทางนี้พอดีอยู่ต่างประเทศค่ะ ก็ เอ่อ อยู่ต่างประเทศก็หนาวค่ะ ยังหนาวอยู่เลย หนาวแล้วก็ฝนด้วย ก็เป็นฝนหนาว ๆ ใช่
ทางบ้านล่ะครับเป็นไง? โอ้โฮ อากาศเป็นไงบ้างครับ? โอ้โฮ <laughs> อ๋อ ต่างประเทศหน้าฝนเหรอครับ? โอ้โฮ
ค่ะ มันกำลังจะเปลี่ยนเป็นหน้าร้อนอะค่ะ มันก็เหมือนแบบเป็นฝนที่ต้นไม้จะ ข ก จะขึ้นอะเนาะ
อ๋อ อา ครับ อย่างงี้ก็
เออ ประมาณนั้น ใช่ ใช่ค่ะ
ถ้า ถ้า ถ้าเป็นอาหาร ก็น่าอาจจะเป็นอาหารที่ อ่า ให้ความอบอุ่น คือ ซุป ต้มยำ อะไรประมาณนี้ไหมครับ?
อ๋อ ค่ะ อา อาหาร ถ้าเป็นอาหารไทยที่นี่ เราก็ทำต้มเนี่ยแหละค่ะ ต้มซุปเนี่ยแหละ ที่จะกินบ่อยมากมากเลยค่ะ ใช่ ๆ แต่เรายังไงก็ชอบอาหารไทยนะ เราว่า เราไม่ ไม่ค่อย ถ ไม่ค่อยถนัดพวกขนมปัง สปาเกตตี อะไรอย่างเงี้ย ไม่ค่อยถนัด อืม ของคุณ ชอบอาหารไทยไหมคะ?
อะฮะ อือฮึ อ๋อ อะฮะ ครับ อะฮะ ใช่ ครับ ไม่ค่อยถนัด โอ้โฮ แต่ แต่อร่อยไหมครับ? ถ้าอาหารไทยกับอาหารต่างประเทศเนี่ย อ่า เอาแบบ
อา ไม่ เราว่าอาหารไทยชนะเลิศ <chuckles> ใช่ ก็คือ ชอบความแบบว่า ที่มันรสชาติมันแบบว่า มันอร่อยอะค่ะ ใช่ ๆ เปรี้ยวหวาน คือมันโดดออกมาเลยอะ มันไม่เหมือนพิซซ่าที่แบบ ไม่มีรสชาติ อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะ อา ของคุณล่ะคะชอบไหมคะ? อา ค่ะ
อร่อยกว่า ใช่ไหมครับ? <laughs> อะฮะ จัดจ้าน อา ใช่ ใช่ไหม? เปรี้ยว หวาน เผ็ด <giggles> ใช่ ๆ ผมก็เห็นด้วยนะ อาหารไทยนี่ ช ครับ ผมชอบผัดกะเพราทะเลครับ
อ๋อ ค่ะ ๆ ใส่อะไรดีคะ ทะเลหรือว่ารวม ๆ?
อื้อฮือ รวม ๆ ครับ
อืม ค่ะ
ผัดทะเล ห่อหมก อะไรอย่างเงี้ยครับ <giggles>
อา แต่ อา โอ้ คุณเป็นคนชอบอาหารทะเลแน่เลย
ใช่ครับ ผมเป็นคนชอบอาหารจัดจ้าน คือ เผ็ด อะฮะ ครับ เป็นคนใต้ เลยก็ชอบอาหารเผ็ด ๆ ใช่ครับ
ค่ะ อืม กินเผ็ด อา อ๋อ คุณเป็นคนใต้เหรอคะ? อ๋อ จริง ๆ เราชอบอาหารใต้นะ เราชอบกินมาก ไอ้ตัว เอ่อ แกงส้ม ที่จะเหมือนแกงเหลืองอะค่ะ แล้วก็มี ปลา มีหน่อไม้ ชอบมาก ชอบมาก ๆ ค่ะ เผ็ดมากนะคะ
อา ครับผม นะ อา <giggles> ใช่ งั้น โอ้โฮ ของโปรดเลยครับ แกงส้ม อื้อฮื แกงส้มปลา ปลา มัน ๆ <giggles> ไม่ คือ ถ้าแกงส้มอะต้องเผ็ดครับ ถ้าไม่เผ็ดมันไม่อร่อย มันไม่ถึงเครื่องครับ
เขา ขอร้องเรียนได้ไหม? มันเผ็ดมาก <chuckles> ค่ะ เออ ค่ะ แต่ว่าเราอะเป็นคนกรุงเทพนะคะ เรา แกงส้มบ้านเราอะ ชะอม อะไรอย่างเงี้ย มันไม่เผ็ดไงคะ แกงส้มสีส้มอะค่ะ เออ แต่ชอบอาหารใต้ เพราะว่าพ่อเราเป็นคน พ่อเราเป็นคนใต้เหมือนกันเลย เขาก็จะชอบกินอาหารใต้ค่ะ ใช่ ใช่ พ่อเป็นคนใต้ แม่เป็นคนเหนือ เกิดกรุง
อา ครับ อ๋อ อา ครับผม <chuckles> อ๋อ พ่อคุณแป้งเป็นคนใต้ อา แสดงว่าคุ้นชินกับอาหารใต้ใช่ไหม? อ๋อ คุณแม่เป็นคนเหนือ คุณพ่อเป็นคนใต้ ว้าว <chuckles> โอ้โฮ ดีจัง อา คุณไปเกิดที่นู่น คือหลากหลาย คือ คือวัฒนธรรม 2 อา 2 ภาคมา มาบรรจบกัน อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมครับ?
ใช่ แม่คนเหนือ เจอกันที่กรุงเทพ แล้วก็เกิดที่กรุงเทพค่ะ อาหารก็เลย หลากหลาย เหลือเกินค่ะ อา ค่ะ ใช่ค่ะ ๆ แล้วของคุณล่ะคะ คุณชอบอาหารภาคอื่นไหม? หรือว่าภาคใต้ต้อง ที่ 1 เลย
อื้อฮือ